Eh, è un po' acido. Eh, invece mio marito lo mangia fondente tipo al 95%, non so come faccia.
Mh, mh, mh, mh. Si Senza controindicazioni, lo ammiro
No, no, no, ma anche man mangia il gelato anche al cioccolato fondente, non so come gli pia
Eh. Ah beh, ancora, ancora questo sì, però noto che con i cubetti di cioccolato più fondente è, più tende ad avere un senso di acidità poi dopo poco. Sì, sì, sì.
Mh. Sì, è vero, è vero. E quindi, per esempio, oggi pomeriggio ho fatto merenda col cioccolato fondente, ho mangiato una banana e ho cioccolato fondente e mandorle
Una combo una combo perfetta direi. Ehm, a me in estate piace anche tenere ehm, a volte mi capita, no, di congelare anche delle rondelle di banana, la banana tagliata a rondelle, la congelo e la frullo, quindi viene una specie di gelato di banana, molto diciamo, mhmm, nutriente di perché, mhmm, così, al quale metto poi delle gocce di cioccolato fondente ed è come se facessi questo gelato di banana sì, sì.
Esatto. Ah. Okay. Okay. Ah, buono ecco, quindi bilanci nutrienti e gusto in questo caso.
Sì, sì, sì, magari aggiungo un goccino di latte, giusto per avere anche la quota proteica, però è molto buono sì.
Mh. Certo. Ecco a noi per esempio, capita di fare, mhmm, d'estate ci è capitato di comprare anche del gelato proteico, ehm, perch ecco volevamo un po' ingannarci, quindi nutrienti e gusto, esatto. Devo dire che c'è una linea del Lidl mi pare, ehm, che è la linea proteica, che ha delle barrette di gelato proteico buonissime. Ehm, sì, sì, sono, mhmm, delle barrette proteiche sostanzialmente, però dentro anziché esserci la crema, mhmm, normale, c'è proprio la crema gelato proteica e sopra ci sono è tutta ricoperta di cioccolato con le mandorle e poi c'è un leggerissimo velo di caramello.
Mh-mh. Sì. Okay. Sì, mh, può metterci in Sì. Okay. Sì. Vero. Sì. Mh-mh. Sì. Mh.